Iya iya iya. Paham juga sih, dari perspektif kamu, eee, kalau misalkan apa, ini sudah dibicarakan bertiga sama Kakak, adiknya cewek, sama orang tua ya, dan memang, eee, udah gitu kayaknya tidak ter-cover kalau tiga tiga ini bikin schedule gitu. Nah, kalau sementara kayak h half half gitu, gimana, Kak? Misalkan, ini saya nanya dulu ya, eee, mungkin bisa jadi alternatif dulu, kan orang tua juga butuh barangkali, ini ya, apa, adaptasi ya, orang baru juga Kakak juga mungkin, eee, nggak nyaman juga ya, kalau ada orang baru di rumah, gitu. Kalau kayak half half, jadi Kakak bertiga, eee, kapan bisanya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali, terus, eee, kekurangannya itu, sama, eee, perawat profesional itu mungkin jadi alternatif juga gitu, jadi, eee, mereka bukan fulltime, tetap, tanggung jawabnya Kakak bertiga tadi, cuman ini untuk meng-cover Kakaknya di waktu Kakak tuh nggak bisa gitu, jadi tetap ada yang, eee, ya yang melihat mereka gitu, mungkin jadi satu alternatif ya. Itu udah pernah diomongin ya, Kak?
Udah udah. Iya. Betul. Oke. Iya, Kak, heeh, s sebenarnya udah udah bener diomongin, gitu kan. Jadi, sebenarnya, eee, kalau kami, eee, yang aku sama adik-adikku cewek itu, udah ini, Kak, udah seminggu sekali, udah gantian, gitu. Karena kan ada jadwal kontrol rutin, Kak, hampir tiap minggu kan. Ah, Itu kami udah gantian siapa yang bisa nganter gitu kan, namun kan kami memang nggak bisa tinggal di situ. Kemudian yang cowok-cowok itu udah gini, "Ya udahlah kita cari orang, tapi jangan terlalu mahal," karena kan, eee, istilahnya meskipun patungan, kalau misalnya terlalu mahal, kan gede juga, gitu kan. Ya udahlah, eee, kita carikan gitu, namun orang tua aku itu yang rewel gitu, Kak. Jadi kecenderungannya nggak mau kalau nggak gini gini gini gini, nanti orangnya kalau kerja di sini gini gini gini gimana, gitu, loh, Kak. Jadi kayak, eee, apa, kayak ada kondisi yang sebelumnya belum, apa, nggak belum tahu itu terjadi apa enggak, tapi sudah kayak dikondisikan dulu dan orang tuaku udah nggak merasa nyaman, gitu.
Oke. Iya. Iya. Iya. Iya he Sudah dikondisikan?

Jadi, orang tua aku tuh merasa, eee, kalau apa namanya, eee, perawatan seperti itu itu pertama, eee, biaya, ya kan. Biayanya itu lebih besar, apalagi kalau manggil perawat gitu kan, maksudnya orang yang bekerja yang ini loh Kak, eee, kompeten gitu loh Kak, yang, eee, ahli kan, maksudnya kalau perawat kan beda dengan ART kan, gitu kan, yang sudah dilatih ya kan lebih mahal iya betul, iya pertama itu. Kedua, eee, orang tuaku itu memang tipe orang yang nggak nyaman kalau ada orang lain di rumah, gitu Kak. Jadi, eee, kalau ada orang lain tuh, malah rasanya risih gitu kan, dan itu yang bikin agak bermasalah kan, karena gim gimana coba, eee, kalau bukan orang lain ya kan, eee, kami, eee, bisa datang, tapi kan nggak mungkin seterusnya ditinggal, eee, di situ sama orang tua kan, nah itu. Terus akhirnya pada orang tua aku pada ini kayak apa namanya, "Udahlah, nggak usah pama nggak usah panggil orang, nggak usah ngerja eee, mempekerjakan orang, suster, atau ART, nggak usah," gitu kan, "eee, kita gini aja, berdua aja" gitu. Jadi kayak, alasan itu kayak nggak masuk akal, kayak anak kecil gitu loh Kak.
Iya iya. Betul betul, yang memang profesional ini ya, oke. Oke. Iya iya. Iya. Setiap iya. Paham paham, heeh. Heeh. Paham sih, paham. Eee, kalau dari kalau saya jadi orang tuanya juga, mungkin akan berpikir seperti itu Kak ya, nah Kakak saudaranya berapa Kak?
Oke. Eee, aku itu, eee, s totalnya tuh 8 Kak. Cuman yang ya, cuman kan yang yang deket itu cuman bertiga, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok itu pada di luar pulau gitu, luar kota sama luar pulau, gitu kan. Nah itu, nah aku yang kebetulan, eee, apa namanya, mmm, aku ini istilahnya kayak yang dituain gitu kan, maksudnya kan aku paling deket dari rumah orang tua gitu. Jadi mereka tuh kayak, eee, dengerin apa yang aku bilang, tapi karena orangtuanya, eee, kami itu udah bilang kayak gitu, pada ilfil gitu loh Kak.
Total 8, oke, yang deket-deket ya? Oh. Jauh ya? Oke. Iya iya, iya. Oke.